जी, तो अ, मैं आपके पास एक समस्या अपनी लेकर आई हूँ कि मुझे ना सार्वजनिक रूप से मतलब पब्लिकली जब मैं कभी भी कुछ बात बोलना चाहती हूँ या कोई अनाउंसमेंट भी मान लीजिए या मैं बस इन जनरल कुछ बात करना चाहती हूँ तो बहुत सारे लोगों के आगे मुझे एक साथ बोलने में ना काफ़ी ऐसा लगता है कि मुझे बहुत डर लग रहा है, मुझे मुझसे बोला नहीं जाता है मैं घबरा जाती हूँ, बात में जैसे अटकने लग जाती हूँ। और लोगों को भी फिर ये लगता है कि ये शायद पता नहीं क्या बोलना चाह रही है एक ध क्योंकि मैं बहुत अटक-अटक के बोलती हूँ तो लोगों को समझ नहीं आती है मेरी बात, कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ सच में? तो अ, मुझे उसमें उस वज़ह से मुझे काफ़ी ऐसे ना घबराहट लगती है कि हाथ-पैर काँपने लगते हैं थोड़े-से, कुछ मेरे घुटनों में मुझे लगता है कि अ, पॉवर जैसे लगता है वीक हो जाती हूँ एकदम और दिल बहुत जोर-से धड़कने लगता है, गला सूखने लगता है, थोड़ा अ, मतलब काफ़ी मुझे ऐसा लगता है कि एंग्जायटी जैसा लगने लगता है। तो जी, मैं चाहूँगी कि आप मुझे इस बारे में कोई अगर आप मेरी मदद कर सकें तो मैं आपकी बहुत शुक्रगुज़ार रहूँगी।
जी। हुँ, जी। जी। जी, बिल्कुल, मैं समझ रहा हूँ आपकी ये चीज़ कि आप बीच में अटक जाते हैं तो आपको थोड़ा अजीब महसूस होता है। ये बिल्कुल देखिए इसमें कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, थोड़ा कॉमन ही है। लेकिन मैं आपसे ये ज़रूर पूछना चाहूँगा कि आपको किस हालात में या किन हालातों में ये भय सबसे ज़्यादा होता है? इस बारे में थोड़ा मुझे ज़्यादा बताएँ आप।
अ, जी देखिए मुझे ये ऐसा तब सबसे ज़्यादा लगता है, मान लीजिए जैसे अगर अ, एक जैसे अगर मान लीजिए कोई मैं अ, मीटिंग में हूँ और मुझे मीटिंग में अ, मान लीजिए 5 या 10 लोगों के आगे कोई प्रेज़ेन्टेशन देनी है। तो मैं ना जल्दी अच्छे से वो दे नहीं पाती हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि मुझे आता सब कुछ है और मैं बोल सकती हूँ अकेले में मैं जब प्रैक्टिस करती हूँ तो मैं बहुत अच्छे से समझाती हूँ चीज़ें। लेकिन जब मुझे ऐसे 5-10 लोगों के आगे कोई बात बोलनी पड़े, तो मैं बहुत ज़्यादा घबरा जाती हूँ। मुझे ऐसा लगने लगता है कि पता नहीं मैं क्या बात बोल रही हूँ और सा सामने वाला मुझे किस तरह देखेगा। क्या लोग मुझे जज करेंगे क्या क या फिर ये लोग मेरी बात समझ भी पा रहे हैं कि मैं क्या कह रही हूँ या मैं अ, मतलब ऐसा लगता है अपने आप में मुझे कि मैं कुछ बहुत ही मतलब
जी। जी। जी।
अ, मतलब कुछ गलत बोल रही हूँ और मैं मतलब सब लोगों को समझ नहीं आएगा मैं क्या कहना चाहती हूँ। जी।
बिल्कुल, मैं समझ रहा हूँ कि काफ़ी ये आपको महसूस हो जाता है, कइयों को हो जाता है, मैं इसमें कुछ वो नहीं कहूँगा। तो आप मतलब किस तरह के दर्शकों के सामने बोलने से डरते हैं? मतलब या छोटा अ, छोटा समूह हो या फिर कोई बड़े हो लोग या बहुत ज़्यादा क्लास के लोग हो? उस बारे में थोड़ा ज़रूर खुलकर बताएँ आप।
जी, देखिए जैसे जो भी मुझसे या तो सीनियर होंगे या जिनको जो मुझे लगता है कि हाँ, मुझसे शायद कुछ परसेंट इन लोगों का ऐसे आईक्यू होता है वो थोड़ा-सा ज़्यादा होगा ज़रूर मेरे से तो मैं, उन लोगों के आगे थोड़ा-सा ना ऐसे इन्फीरियर फ़ील करती हूँ। तो जी, उन लोगों के साथ ज़रूर होता है जबकि अ, अगर जैसे यही चीज़ मुझे छोटे बच्चों की किसी क्लास में करनी होगी अगर मैं टीचर होती शायद, तो मुझे इतना नहीं लगता क्योंकि छोटे बच्चों से मुझे कोई डर नहीं है इस बात का कि वो मुझे जज करेंगे या जो भी कहेंगे, लेकिन बड़े लोगों से मुझे थोड़ा-सा लगता है कि मतलब वहाँ जजमेंट थोड़ी ज़्यादा होती है।
हुँ, जी। जी। बिल्कुल, मैं समझ गया हूँ आप तो आपको मतलब बच्चों से क्यों ऐसा लगता है कि डर लग रहा है? इस बारे में थोड़ा सा खुलकर बताएँ आप।
अ, मुझे बच्चों से नहीं लगता है मुझे बड़ों से लगता है और वो इसलिए कि वो, मुझे लगता है ना कि वो लोग अगर मेरे जितना ही सोच सकते हैं और मैं अगर किसी की कोई गलती पकड़ सकती हूँ आराम से, तो शायद लोग भी मेरी गलतियाँ इस तरह पकड़ लेते होंगे या मैं अपने आप में कोई गलती ढूँढ लेती हूँ, तो मुझे लगता है लोग भी बहुत आसानी से ढूँढ लेते होंगे और वो ज़रूर इस बारे में मुझे ना मतलब 1-1 हिस्सा उस बात का 1-1 मेरी गलती को अच्छे से बैठकर देखेंगे छानबीन करेंगे और फिर, कहीं न कहीं मुझे बहुत ऐसा लगता है कि मुझे नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे। जबकि ऐसा हुआ नहीं है कभी बट फिर भी मुझे कहीं न कहीं ऐसा लगता है कि अगर किसी को मेरे बारे में कोई गलती मिल गई इस तरह बोलते हुए या मैंने कुछ गलत बोल दिया शायद तो लोग मेरा मजाक बनाएँगे या तो या फिर ऐसा सोचेंगे कि मैं शायद बेवकूफ हूँ मुझे आता ही नहीं है कुछ भी काम करना।
जी। जी, बिल्कुल, मैं समझ गया हूँ इसमें आपको कई बार ही ऐसा महसूस हो जाता है और मैं आपको सच्चाई बताऊँ तो ये काफ़ी लोगों को इस तरीके से महसूस होता है तो आपको इतना इस चीज़ के बारे में ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है और अगर मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि ऐसी कोई घटना है या कोई आपका ऐसा अनुभव है जिसमें आपको ज़्यादा ये महसूस हुआ हो, तो उस बारे में भी ज़रूर आप मुझे बता सकते हैं?
अ, जी देखिए ऐसा कोई मतलब अ, म कोई पक्का ऐसे उदाहरण नहीं है मेरे पास। मगर अ, जैसे मैंने आपको बताया कि मीटिंग्स में होता है और ये चीज़ें बहुत जनरल है मेरे लिए। जब मैं स्कूल में भी जैसे मैं स्कूल कह रही हूँ अ, कॉलेज में भी जब मैं प्रेज़न्टैशन थी देती थी, तो भी जैसे एक क्लास है अब ये सारे मेरे सहपाठी हैं, ये मेरी ही उम्र के बच्चे हैं। लेकिन उनके आगे भी मुझे ऐसा लगता था कि अ, कहीं मैं कुछ गलत बोल दूँगी और शायद कोई चाहे उनका मेरी बात पे ध्यान बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन मुझे फिर भी लगता था कि कोई मुझे जज करेगा शायद कि मैं शायद स्मार्ट नहीं हूँ उतनी और मैं कुछ भी बोले जा रही हूँ और मैं कुछ भी प्रेज़न्टैशन में कुछ और बात लिखी है और मैं कुछ और बात बोल रही हूँ, शायद मेरी फैक्ट्स गलत हैं। तो मुझे ऐसा लगता था कि मैं कुछ ना कुछ गलत ही बोल रही हूँ, तो सब लोग मुझे देख रहे तो जब सब लोगों की नज़र मुझ पे होती है ना तो मुझे और भी ज़्यादा कॉन्शियस फील होता है और भी ज़्यादा ऐसा लगता है कि शायद ये लोग मेरे अंदर कोई गलती ढूँढ लेंगे, म कोई कमी ढूँढ लेंगे और फिर उस बात का मजाक बनाएँगे मेरे पीठ पीछे या फिर मेरे सामने कैसे भी और उस बात की मतलब सब लोग एक मतलब चुन चुनकर मुझे मेरे अंदर एक एक गलती ढूँढी जाएगी, तो मुझे उस समय पर ऐसा लगता है। जी
जी। उम, जी। जी। जी। बिल्कुल मैं समझ गया, काफ़ी आपको जिस हिसाब से महसूस हो रहा है। तो आप मैं ज़रूर ये जानना चाहूँगा कि आपको भय किस चीज़ का है? मतलब आप क्या हासिल करना चाहते हैं इस भय को हटाकर मतलब आपको क्यों महसूस हो रहा है कि आपको इतना भय हो रहा है? इस बारे में ज़रूर बताएँ।
जी, देखिए, मैं चाहूँगी कि अगर मुझमें ये भय ना होता, अगर मैं मतलब इस चीज़ को ना फ़ील करती होती तो शायद मुझे लगता है ना मैं और भी कॉन्फिडेंटली अगर मैं गलत बात भी बोल रही हूँ और एक होता है ना कि आपके पास एक स्कोप है अपनी क अपनी बात को करेक्ट करने का। वो चीज़ अगर आप बोलोगे ही नहीं, तो आप करेक्ट किस चीज़ को करोगे, तो मेरे अंदर वो ना बोलने की अ, मतलब एक डर आ गया है कि मैं बोल ही नहीं पाती हूँ। तो जो इंसान मुझे लगता है कि क कोशिश करके बोल लेता है और बाद में चाहे उसे करेक्ट करना पड़ जाए, उस इंसान की मुझे लगता है ज़्यादा वैल्यू होती है ना कि उसकी जो डर के चुप ही हो गया है बिल्कुल। तो मैं वो चुप रह जाती हूँ, इसलिए मुझे ना अपने लिए भी ऐसा लगता है कि शायद लोग मेरी रिस्पेक्ट नहीं करते हैं इस वजह से क्योंकि मैं इतना डर जाती हूँ सबके आगे और सब मुझे लगता है ना कि मुझे दबाना भी बहुत आसान समझते हैं कि ये तो डर जाती है बहुत आराम से तो इसको कुछ भी बोल सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं, इसको फ़र्क नहीं पड़ेगा या फिर पहले ही डरी हुई रहती है, तो उसको कितना भी डराते रहो क्या ही फ़र्क पड़ता है। जी।
जी। जी। जी। जी। बिल्कुल, मैं ये चीज़ समझ पा रहा हूँ कि आपको ऐसा महसूस हो रहा है और मैं आपसे ये ज़रूर जानना चाहूँगा कि आप मुझसे क्या चाहते हैं कि मैं आपका भय हटा दूँ या आप चाह रहे हैं कि मैं उसको और कम करने में धीरे-धीरे मदद करूँ? या आपको ऐसा रूटीन बताऊँ जिससे वो चीज़ कम हो सके? इस बारे में ज़रूर बताएँ कि आप की मेरे से क्या अपेक्षाएँ हैं?
जी देखिए, मैं चाहूँगी कि आप अगर मुझे कोई ऐसी एक्सरसाइज़िज़ बता सकते हैं जो मैं करके धीरे-धीरे इस डर को डर के ऊपर अ, अमल कर सकूँ और मैं ना मतलब इस डर को धीरे-धीरे करके फील करूँ तो मैं चाहूँगी कि आप मुझे कुछ इस तरह की एक्सरसाइज़िज़ या कोई स्टेप्स ऐसे हो जो मैं ले सकती हूँ तो वो बता दें।
हुँ, जी बिल्कुल मैं समझ गया आपको क्या-क्या चीज़ें चाहिए और इस बारे में मैं ज़रूर आपको बता देता हूँ कि आप सबसे पहली चीज़ तो ये है ना कि ऐ एक आपने ज़रूर सुना होगा कि प्रैक्टिस मैक्स अ मैन अ प परफेक्ट और इसका मतलब यह है कि अगर जितना प्रैक्टिस करेंगे अपनी ज़िंदगी में तो आपका इन चीज़ों का भय निकलता ही जाएगा क्योंकि आप देखेंगे ना आपकी बहुत ज़्यादा हमारी ज़िंदगी में ऐसा फ़र्क होता है कि हम ना सोच लेते हैं कि ज़्यादा ही अ, हम इन चीज़ों के ऊपर ना ज़्यादा ही प्रभाव डाल देते हैं और मैं आपको सच्चाई बताऊँ, जब हम इन चीज़ों को प्रभाव थोड़ा-सा कम करेंगे ना अपनी जिंदगी में, बहुत मैं कहूँगा आपके लिए चीज़ें आसान भी होंगी। काफ़ी चीज़ें आप अच्छे से कर भी पाएँगे और सच्चाई यही है कि अगर हम इन चीज़ों को अपनी ज़िंदगी में ध्यान से देखें, तो आप बहुत ही बेहतरीन तरीके से उन चीज़ों को और अच्छे से कर सकते हैं। मैं आपको बताता हूँ, जैसे अगर आप उम, कोई भी काम आपने बचपन में सीखा हो और अब आप देखते हैं अपने आप को, तो आपको भी पता है कि कितना प्रभाव आपने नया चीज़ देख ली है। अब आप नई जिंदगी में जी पा रहे हैं, तो बहुत मैं कहूँगा कि इंसान के लिए ना बहुत आसान हो जाती है वो चीज़ें करनी भी और काफ़ी चीज़ें ना आसानी से हम कर पाते हैं क्योंकि इन चीज़ों को हमने अपनी ज़िंदगी में देख लिया होता है कि क्या चीज़ें हमने करी हैं और क्या हम चीज़ें कर सकते हैं। तो बिल्कुल आप अगर इन चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान देंगे ना, तो बिल्कुल आप ये चीज़ें अच्छे से कर भी पाएँगे और मैं कहूँगा कि बहुत ही आसानी से मैं कहूँगा कि आपके लिए चीज़ें चल सकती हैं क्योंकि आप अपने ऊपर जितना काम करेंगे ना, उतना आपकी ज़िंदगी में मैं कहूँगा कि बहुत अच्छा प्रभाव भी पड़ेगा और अ, जैसे आप बता भी रहे हैं कि आपकी ज़िंदगी के में ऐसे-ऐसे भय रहता है इन चीज़ों का। तो बिल्कुल मैं कहूँगा कि अगर आप अपनी ज़िंदगी में थोड़ा-सा इन चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान ना देकर अपने ऊपर काम करेंगे आगे की ज़िंदगी के लिए, तो बिल्कुल आप और ज़्यादा अच्छे से चीज़ें कर पाएँगे और काफ़ी उनकी ज़िंदगी में मतलब ना आपको फ़ायदा रहेगा ही रहेगा और यही मैं कहूँगा कि चीज़ें बहुत ज़्यादा मैं कहूँगा कि उम प्रभावित रहती हैं और काफ़ी चीज़ें करती भी है प्रभाव और ये मैं कहूँगा आप ये कर सकते हैं अपने लिए और दूसरी चीज़ आप ये कर सकते हैं कि आप अपने बोलने की ना एक अ, खुद की रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, मैं आपको बताता हूँ जब कोई हम नई चीज़ सीखते हैं, हम रिकॉर्ड करते हैं ना अपने आप को तो हमें गलतियाँ पता चलती हैं कि हमारे हाथ कहाँ जा रहे हैं, हमारे पैर चलते हुए अगर सही चल रहे हैं या नहीं, और आप अपने बोलने की देखेंगे, आप अपने जेस्चर्स को देखेंगे ना तो आपको खुद धीरे-धीरे कॉन्फिडेंस आएगा। और आप ऐसा भी कर सकते हैं कि कोई छोटी सी कोर्स ले सकते हैं ऑनलाइन ही, ट्रेनिंग का ले सकते हैं जिसमें आपको बताया जाए कि क्या-क्या श अ, शब्द आप बोल सकते हैं जिससे एक ज़्यादा अच्छा प्रभाव पड़े या उनकी ज़िंदगी में एक अच्छी मतलब अ, अच्छा प्रभाव पड़ सके, तो इन चीज़ों का अगर आप ध्यान रखेंगे ना तो बिल्कुल आपकी ज़िंदगी में एक मैं कहूँगा कि बेहतरीन तरीके से प्रभाव पड़ेगा ही पड़ेगा और बहुत सी चीजें मैं कहूँगा आपके लिए बेहतर हो भी पाएँगी, तो आप ये कर सकते हैं ज़रूर और दूसरी चीज़ ये है कि अगर आप अपने ऊपर ना विश्वास ज़्यादा रखें। अगर मैं देखता हूँ कि कई लोग ना बात करते-करते उनका विश्वास अपने ऊपर ही कम बहुत होता है, तो उसका भी एक बहुत गलत प्रभाव हमारी अ, स्पीच में दिखता है और जब हम किसी के सामने बोलने लगते हैं ना तो आप इन चीज़ों का जितना ध्यान रखेंगे, आपके लिए उतनी चीज़ें बेहतर हो पाएँगी और आप और अच्छे से अपनी ज़िंदगी में अ, स्पीच दे पाएँगे लोगों के सामने। बिना भय के इन चीज़ों को आप कर पाएँगे तो बिल्कुल मैं आपको ये सलाह ज़रूर देना चाहूँगा।
हाँ जी। जी। जी। जी, बिल्कुल। जी, बिल्कुल। जी, जी। जी बिल्कुल। मैंने बहुत अच्छे से आपकी सारी सलाहएँ अ, जैसे नोट कर ली हैं और मैं ज़रूर ध्यान रखूँगी इन बातों का, सारी टिप्स का और मैं इन्हें ज़रूर बहुत अच्छे से फॉलो करुँगी और मैं आशा करुँगी कि मेरे अंदर कोई भी मेरी ज़िंदगी में बदलाव ज़रूर आए इस बारे से और मैं बहुत थें शुक्रगुजार हूँ आपकी कि आपने मुझे इतनी बढ़िया टिप्स दिए और अगर मुझे मौका मिला तो मैं आपको अपडेट भी ज़रूर दूँगी इस बारे में, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया।
जी। बिल्कुल, देखिए मैं वही चाहूँगा कि आप इन चीज़ों को जितना हो सके आप अपने ऊपर प्रैक्टिस करें और चीज़ें करें। तो बिल्कुल मैं आपको जब भी आपको कोई भी ज़रूरत हो, कुछ भी ऐसा हो तो बिल्कुल आप मुझे बता सकते हैं और कभी भी आप मुझे अ, कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। आशा है कि आपको मेरी एडवाइस पसंद आई।
हाँ जी। जी।